Sicher, sicher, aber ich meine, ich habe zum Beispiel ach, als junger Mensch habe ich gearbeitet, damals noch in der DDR, und ich brauchte das Geld in Wirklichkeit nicht. Es ging mir nicht um das Geld, also sicher schon, aber es hat auch mir einfach Spaß gemacht. Weiß nicht, ich ich bin so. Ja. Ja.
Mhm. Ja. Arbeiten macht ja auch Spaß. Das ist einfach so. Arbeiten macht Spaß, egal was es für 'ne Arbeit ist, ob ich jetzt weiß ich nicht ich meine jetzt, klar, ich freue mich auf meinen neuen Beruf, gar keine Frage, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, draußen in den Garten gehe und da anfange, den Garten umzugraben oder Blumen zu pflanzen, ich fi das ist für mich zwar Arbeit, aber mir macht es Spaß und es macht mich glücklich, weil ich weiß, was da am Ende bei rauskommt.
Ja. Ja, ja, genau, genau. Ich habe mich neulich mit jemandem da im Internet rumgestritten, der meinte: „Ach, wäre es nicht schön, wenn wir nicht arbeiten müssten und einfach nur, ja, Spaß hätten am Leben?“, und ich habe gesagt: „Äh, ne, da würde ich vor Langeweile wahnsinnig werden.“ <giggles>
Ne, da da hätte ich gar ne, das wär mir zu trostlos. Ja, ja, das wär mir zu trostlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Definitiv. Also, äh, bei bei bei mir ist sowieso eigentlich ist es ganz selten, dass mal 'n Tag nix ist also, wo ich jetzt wirklich mal Ruhe habe oder so, weil wir alleine schon die Hunde haben. Also, da ist da ist schon Trubel genug und, ähm, ne, das wär mir zu trostlos. Gar nicht arbeiten gehen? Ne, weiß ich nicht, keine Ahnung. Mh mh.
Ja. Ja, wobei ich meine, ich ich mag natürlich Urlaub auch und ich mag, wenn ich freie Zeit habe, aber es ist immer in der Balance. Ein ein Urlaub ist ja nur deswegen so speziell und wunderbar, weil er im Kontrast steht zu den Tagen, an denen man arbeitet.
Ja, natürlich, ich auch. Richtig.

Hallo, grüß dich.
Hallo, ich wünsche dir einen guten Abend. Wie geht's dir?
Oh, mir geht's gut. Bei mir fängt der Tag grad erst an und habe heut noch viel vor mir.
Okay. Oh je.
Ja.
Das ist natürlich
Ja, aber ich bin eigentlich so ganz froh. Bin froh, dass ich Arbeit habe. Arbeit macht mich im Allgemeinen froh, wenn ich sie habe. <chuckles>
Das ist schön. Das ist sch Ja, natürlich, klar. Natürlich macht Arbeit auch glücklich. Definitiv, klar. Bei mir ist es zum Beispiel jetzt grade so, ähm, dass ich am, ähm, Montag ein Vorstellungsgespräch hatte und, äh, ich den Job auch bekommen habe und mich das richtig glücklich macht und, ähm
Ja. Oh. Na klar, das ist 'n tolles Gefühl.
und ja, definitiv und, äh, ich muss auch ehrlich sagen, ähm, das hat ich habe damit ehrlich gesagt nicht gerechnet und, ähm, dann hatte ich das Vorstellungsgespräch und dann wurde mir das halt so 'n bisschen gezeigt und dann hatte ich, äh, noch 'n paar Minuten Luft und dann haben die zu mir gesagt: „Ja, also wenn Sie wollen, können Sie direkt unterschreiben.“, und ich gucke die an und ich sage: „Ja?“ ich sage: „Wie cool ist das denn?“, ich sage: „Dann her mit dem Vertrag.“ <laughs>
Oh ja. <chuckles> Ja, da hast du da hast du wirklich das ist das ist ganz toll. Vor allen Dingen, das ist ja heutzutage auch sehr schwierig. Also ich weiß nicht, ob's in Deutschland so schwierig ist, aber hier, da meine Tochter, die bewirbt sich und bewirbt sich und und die meiste Zeit hört sie noch nicht mal irgendwas zurück und das ist total frustrierend.
Ja. Also ich muss ganz e ja, das das das das glaube ich. Ich weiß zwar jetzt nicht, wo du herkommst, aber, ähm, hier in Deutschland ähm, also ich lebe in Deutschland und, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist hier katastrophal, wirklich katastrophal, hier wirklich 'n guten Job zu bekommen, der auch bezahlbar ist, wo man oder der bezahl oder wo du gut bezahlt wirst. Ähm, das ist katastrophal.
Ja, ja. Ja, ne, vor allen Dingen ist es so hoffnungslos. Also, sie bewirbt sich für irgendwas, äh, und und sie benutzt diese Job äh, Internetseiten dafür und dann sagt's dir sogar noch: „Oh, ja, 116 andere Bewerber.“ Ja, da ach, da da da kannst du dann nur depressiv werden.
Wirkli Ja. Ja. Ja, das ist das na klar, natürlich. Ich kann auch verstehen, dass viele dann gar keine Lust haben mehr, sich zu bewerben, wenn solche Aussagen dann im Endeffekt kommen. Wie will man sich denn durch 116 Bewerber durchschlagen?
Ja.